Mhm. Ja, definitiv. Also, ich ich merke halt auch, ich muss konsequenter mit mir sein, ne? Ich bin halt im Moment so überhaupt nicht konsequent mit mir selber. Ich, äh, lasse es einfach geschehen. Ich habe halt dieses: „Ja, ich gehe ins Bett, nehme mein Handy mit, ich nehme mein Laptop mit, und damit hat sich das.“ Also, ich nehme mein Journal nicht mal mit ans Bett. Also, ich glaube, das wäre vielleicht auch noch so 'n Anfang, ne? Man sagt direkt das mitnehmen, damit man das da liegen sieht und dann auch, ne, so unterbewusst halt weiß: „Okay, ich ich muss da jetzt irgendwie was reinschreiben.“ Ähm, aber ich glaube, das ist schon mal 'n ganz guter Ansatz, das zumindest miteinander zu verbinden und zu sagen so, ne: „Ich, äh, habe vielleicht die Bildschirmzeit, ich gucke mir irgendwie 'n Film oder irgendwie was an, aber ich mache halt das Journaling bevor ich Bildschirmzeit habe“, ja.
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Genau. Einfach, dass es getan ist, ne? Also, ich sage mal so, mental gesehen wär's natürlich idealer, wenn das Journaling direkt vorm Schlafengehen passiert. Ähm, aber die Hürde ist dann natürlich 'n bisschen größer, dass du dann wirklich den Absprung schaffst von dem von dem Bildschirm zum Journal hin. Deswegen habe ich jetzt diese V Variation quasi vorgeschlagen, dass du halt überhaupt, äh, dich wieder a gewöhnst an diese, ja, durchaus schöne und auch, ähm, für dich ja positive Routine, die du mal hattest, ne?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, ne, absolut. Also, wie gesagt, mir mir fehlt das auch richtig, ne? Weil ich denke so zurück und denke mir: „Das war so entspannt und mir ging's eigentlich so viel besser damit.“ Aber es ist wie so 'ne wie so 'ne Sucht, aus der ich nicht rauskomme, wo ich dann irgendwie also, manchmal habe ich wirklich so das Gefühl, ich habe so 'n 'n Teufelchen und 'n Engelchen auf der Schulter sitzen, und das Engelchen sagt: „Komm, geh doch zurück. Wir hatten's doch so schön und das war doch so toll.“ Und dann, ähm, habe ich den Teufel da sitzen, der sagt: „Ach komm, so schlimm ist es doch gar nicht. Also, ach, gibt Schlimmeres. Kannst du morgen immer noch mit anfangen.“ Ne, also so wirklich, s diese Gedankenspiele habe ich tatsächlich.
Mhm. Ja. <chuckles> Ja, ja. Mhm. Ja.